لا هو بُص هو أنا كل يعني باعمل زي وجبة كده كل أسبوع، هي زي الFree زي ما بيقولوا، كل أسبوع كده لازم في يوم معين أو ساعة حتى في اليوم ده، أنا باعمل فيها اللي أنا عايزه، فاهم، أنا باكل كل حاجة وباعمل كل حاجة. آه، باروح آه، بيبقى معايا فلوس بقى، بيبقى أنا كده، كده ما باعملش أي حاجة طول الأسبوع. آه، باروح بقى أجيب بقى Waffle أروح أجيب بيتزا، هو بس الساعة دي باعمل فيها كل اللي أنا عايزه. لأ، هو ما بي لأ، هو ما بيأثرش عليا لإن أنا مثلًا في الساعة دي مش باكل اللي أنا قعدت أسبوع ما آكلوش، يعني أنا باكل اللي هو لأ، أنا أكلت اللي أنا عايزه وفي نفس الوقت أنا مبسوط وخلاص بقى، أنا هاقعد الأسبوع اللي بعده ما عنديش شهوة للسكَر تاني، لإن أنا عايز أكل سكر تاني دلوقتي أو عايز أكل مقلي أو عايز أروح أشتري حاجة. فده بيساعد في الdiet أصلًا إن أنا يعني عشان كده اسمه س cheat meal يعني وجبة برّة الأكل كده، كل أسبوع مرة حتى.
امم. وقت بريك يعني زي ما بيقولوا كده أو وقت راحة يعني. امم. تخرب الدنيا. <chuckles> ما بيأثرش عليك؟ كتر السكريات دي ما تأثرش عليك؟ امم. جميل، جميل. آه، آه. آه، آه. جميل. طب أنتَ يعني في الطبيعي أنتَ بتقول أنتَ بتهتم بالCalorie بقى وبتحسب بدقة كده زي ما أنتَ بتقول، الفطار، العشا، الغدا يعني. طيب أنتَ بقى في الطبيعي بتعمل أنتَ بقى أكلَك بنفسَك بحيث إن هو ما حدش يبوظه يعني والّا بتعتمد مس مثلًا على والدتَك أو على حد مثلًا في البيت هو اللي يعمله لَك وبتكون واثق فيه، يعني بتثق في إيه أكتر؟
لأ أنا والد والدتي هي اللي بتعمل لي الأكل و وأنا معرّفها نظام أكلي. يعني أنا معرّفها أنا باكل إزاي وباعمل إيه، فهي
امم. بتمشي يعني بالص بتمشي زي ما أنتَ بتقول.
آه، هي بت بتعمل لي كده، كده، ال اللي أنا عايزه. أصل أنا بقى لي دلوقتي سنين في الموضوع، يعني بقى لي سنتين، 3 دلوقتي ماشي على ال على كل ده، بقى ده أسلوب حياتي. ما فيش حاجة اسمها diet. آه، يعني أنا دلوقتي أنا الأكل بالنسبة لي إن أنا آكل كده وكده، حتى لو أنا مثلًا سايب الGym دلوقتي أو ما باعملش diet خالص، فأنا برضه مش هاكل سكر ومقلي. أنا أنا نفسي اتعودت على كده و وبقيت باحس إن أنا صحتي أحسن بالطريقة دي. فاس
حلو أوي بجد. امم، امم. برضه أنتَ ماشي على الأكل الصحي عشان اتعودت. امم، امم. معدتَك نفسها يعني مهما أكلت ما بتستحملش الاّ خلاص الأكل ده هو الكفاية خلاص، أتعودِت على كده.
آه، آه بالضبط يعني أنا دلوقتي يعني أنا مثلًا كنت جاي آخد الFree إمبارح آآ، ال رُحت جبت Donuts وكده من عند Krispy، حسيت أنا مش قادر أكلها، حسيت إن هي مسكرة أوي، مع إني كنت واكلها آخر مرة كنت مبسوط بيها أوي. فده ده مثلًا بيبقى آه، بالضبط، فده بيبقى نتايج ال الdiet أو نتايج ال أش نتيجة إيجابية طبعًا. لأن أنا دلوقتي واحد باكره السكَر، السكَر ده أصلًا مغذي للسرطان، فإن أنا لما أبطله مش هيأثر معايا في حاجة. على العكس مثلًا ما واحد بيعمل عادة غير صحية زي إن هو يدخن مثلًا، ده واحد آآ، آآ، بيدخن دلوقتي فهو، يعني الحاجة دي مش هتفيده بحاجة فاهم؟ عكس مثلًا ابطل سكَر لا، أنا بطلت سكَر خلاص مش هيأذيني إن أنا أبعد عنه، فاهمني؟
ماشي حلو قُل. آه، آه. حسيت إن هي تقيلة كده. آه، آه. صح، صح. امم، امم.